Non, il y pas de il y a pas d'envie en particulier. C'est vraiment comme je te dis, heu, je sais pas. Tu sais, j'ai j'ouvre le frigo, j'ai pas envie de me faire un un truc bien compliqué ou s même des fois, ça f peut être compliqué, j'en sais rien, hein. Mais j'ai pas envie de me faire un truc bien compliqué. Heu, je prends ça je prends ça, je le mets dans la même assiette, je le mélange et je vois ce que ça donne. Mais la plupart du temps, c'est mangeable, quoi.
Mmh. Mmh mh. D'accord, ouais, OK, OK et donc ouais et toi, du coup, tu aimes particulièrement, heu, t tu aimes particulièrement la cuisine asiatique, du coup? Parce qu'en fait, s il y a beaucoup de mélanges comme ça, sucré-salé, que tu apprécies, heu, particulièrement, au final?
Ch comme je t'ai dit, je suis jamais tombé sur un truc où c'était horrible. J'aime bien la cuisine asiatique parce que, ouais, comme tu dis, par exemple, heu, le le le porc au caramel ou des trucs comme ça, tu vois? Ben, littéralement, c'est, heu, sucré salé, quoi. C'est de la viande avec du caramel, donc heu
Ah beh ça, c'est c'est très bon, ça. <laughs> Oui, c'est ça, ouais. Bah, en effet, quand on y pense, heu, au final, heu, oui c'est vrai. Mais au f bon, quand on y pense, c'est vrai que c'est des associations sucrées-salées que nous, nous paraissent normales parce qu'on maintenant, on connaît. Mais s mais ça serait pas si différent, au final, de mettre de la confiture, peut-être, avec une viande, à un moment, quoi, hein. Heu, donc heu, voilà.
donc oui, j'aime bien la par contre, c'est cher. C'est d le truc, c'est que c'est cher. Ouais, parce que maintenant, on a l'habitude, oui. Ça me dis quelque chose, ça, confiture avec de la viande. J'aime alors, moi, j'aime pas la confiture, mais j'en ai déjà mangé. Heu, j ça doit être dans un restaurant.
Oui, ah! Mmh oui, c'est peut-être pour les tout ce qui est foie foie gras ou des trucs comme ça, heu, la compotée d'oignons.
Ouais, non non non, c'était je crois que c'était du bœuf confit, heu, ou du canard confit à quelque chose
Mmh. D'accord.
donc heu, beh c'était pas mauvais. Après, c'est juste que moi, j'aime pas la confiture, j'aime pas la texture de la confiture, donc heu, je fais pas trop ce mélange.
Mmh mh, d'accord et, en fait, du coup, à chaque fois que tu vas dans les restos, tu essaies justement de trouver des plats comme ça? Vraiment tout le temps?
Non, pas forcément. Non, non. Je si je vais dans un restaurant asiatique, oui, je vais prendre, heu, du du canard laqué ou des trucs comme ça parce que j'aime bien le goût. Mais, en soi, heu, je vais pas, heu, aller spécialement dans un restaurant asiatique parce que j'ai envie de manger un mélange, tu vois? Je vais dans un restaurant lambda, hem, Courtepaille ou un truc comme ça, et je vais prendre les plats qu'il y a. Je vais pas faire des mélanges dans le restaurant, quoi.
Ah d'accord, en vraiment OK, OK. Mmh mh. D'accord, OK, je vois. OK, d'accord. Non, mais je comprends mieux et alors, juste une bi heu, une petite question. C'est quand tu étais petit, du coup, tu étais pas très difficile, toi? <laughs>
Ouais, ouais.